Beh, 6 heures de route, c'est quasiment la moitié d'une journée, tu vois, donc heu
Ouais, c'est ça, hein, en effet. Alors que 4 heures, tu te dis: «C'est OK» <laughs> Ouais, c'est marrant.
4 heures, ça va, 4 heures, ça peut passer. C'est bah, je sais pas, c'est 4 heures, c'est une matinée, tu vois? Tu comptes une matinée à peu près 4 heures, donc heu, tu te dis: «Ça va», 6 heures, c'est plus qu'une matinée, donc heu, c'est c'est trop.
Ouais, ouais, ouais, c'est vrai c'est vrai. Ouais, c'est ouais. Mais du coup, c'est assez psychologique, c'est marrant, quoi. Mais, mais en effet, bon du coup, ça fait plus loin, quoi.
C'est ça. Beh, et c'est ça, donc, s'il y avait pas alors déjà, les téléphones portables, hein, mais heu, bon, maintenant, c'est vrai que les téléphones portables, heu, c'est ça ass quelque chose de assez, heu il y avait déjà les téléphones fixes, donc, en gros, si j'avais besoin de l'appeler j'aurais pu l'appeler comme ça
Ah oui. Mmh. Ouais. Ça va, tu es pas né dans les années 80 quoi, donc heu, tu as connu la que la période, heu, à peu près téléphone, heu
et c'est surtout si Oh, ben, même, de toute façon dans les a Alors, techniquement, je suis né dans les années qané dans les années 80, puisque je suis né en 89. <chuckles>
Oui, tu as pas oui, d'accord, mais tu as pas vécu dans les années 80. Tu as jamais tu as pas vécu avec l'ère des téléphones fixes vraiment, enfin, ou alors en fin de fin d'adolescence ou truc comme ça, quoi. Tu as dû faire le changement.
Donc heu. Non, exactement. Ben, j ouais, jusqu' à jusqu'à jusqu'à 10-12 ans, ils sont bah, après, mon père il avait un téléphone portable, parce qu'il était commercial, mais concrètement c'était un gros téléphone portable, tu sais, la va la mallette, quoi, donc heu c'était un téléphone fixe que tu pouvais transporter, donc heu, tu sais, on va on va dire ça comme ça, donc oui, j'ai j'ai connu les les téléphones fixes, à répondre aux téléphones fixes pour appeler les grands-parents, machin, tout ça. J'ai je me souviens des numéros de je me souviens de mon numéro de téléphone fixe, enfin, que j'avais, heu, quand j'habitais av chez mes parents, donc heu
Ouais, c'est ça, ouais. Mmh mh. Ouais. Portable, mais pas trop, quoi! Mmh mh. Ah ouais! Ah moi je l'ai complètement oublié, hein. Je j'avoue. Mais c'est vrai que ah oui.
Alors, c'est le seul que je me souviens. Je me souviens pas des autres, mais celui de mon numéro, en fait, je m'en souviens parce que du coup, heu, bah, quand tu allais à l'école, quand tu allais, heu, primaire, collège, bah, si tu avais pas le numéro, en fait, tu pouvais pas appeler tes parents, tu vois? Donc heu
Mmh. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais c'est vrai, je m'en souv je à l'époque, je l'avais, heu, moi, je l'avais, je le connaissais forcément puisque, bah, moi aussi à peu près, heu, à la fin de ma vers pareil à cet âge-là, il y avait toujours les téléphones fixes. Mais c'est vrai que depuis, heu, en fait, j'ai ez effin évincé cette information de mon cerveau quoi, hein, mais vraiment, hein <chuckles>
Beh, voilà. Après, heu, v je pense qu'il disparaît avec l'âge. C'est vrai que moi, j'aime bien le
C'est un petit souvenir.
Ouais, je me le j'ai pas envie du de dire de je me le dis de temps en temps, tu vois, mais heu
<laughs> OK.
C'est c'était quoi déjà le numéro? Ah oui, c'était ça, tu vois, parce qu'il revient tellement facilement que, pour le coup, celui-là, j'ai pas de de de problème à l'oublier ou pas.
Ouais. Mais bon, du coup, c'est vrai que tu les téléphones portables c'est ça a toujours, bon, ça c'est vrai que pour communiquer avec ses proches
Bah, c'est le pro c'est c'est un peu le problème des téléphones portables aussi. C'est que maintenant, en fait, si tu me dis, heu: «C'est quoi ton numéro de télé»? Alors, mon numéro de téléphone portable, je le connais, heu, le numéro de téléphone portable de ma mère, de ma sœur, de mon père par exemple, j'en ai aucune idée. <chuckles>
Ah oui. Ah, moi, je connais celui de ma mère au moins. Ça c'est celui-là, mais c'est vrai que, bon, tu retiens moins les moins les numéros, ça c'est certain, donc heu, si tu as plus de téléphone, heu, au final, heu, tu es déconnecté complètement et là, heu, il y a plus de rapport, heu, avec personne, en fait, hein.
Bah, c'est ça.